Я тут думаю, что, конечно, универсальных способов нет, но я могу сказать, что вот лично мне помогает, потому что, а, именно по поводу неудачи. После того, как неудача с тобой какая-то произошла, то чаще всего, а, э, это у этот момент уже завершён. То есть дальше уже ничего не будет. Дальше тебе уже нужно думать только над тем, что нужно делать дальше. То есть, соответственно, как развивать свою жизнь. А, естественно, это не всегда так. Иногда у тебя ситуация может развиваться, и те может стать ещё, например, хуже. Но если уже, э, сам момент неудачи, э, совершился, это было одномоментно, то после этого не стоит нервничать, потому что, ну, ты начинаешь уже, по сути, с той точки, с которой ты, э, в которой ты оказался. И тебе нужно думать, как из неё выйти. Поэтому я думаю, тут надо смотреть на это с такой стороны.
Мгм. Ну, одно дело сказать себе: "Не волнуйся", а другое дело иметь какой-то практический подход. А, эм, например, я знаю, что некоторые мои друзья, ам А, о дыханием занимаются, да? А, потому что, если ты, допустим, в ситуации, когда
М.
в ть в тебя въехал автомобиль. <chuckles> Это же неудача. Это же неудача. <chuckles> Но у тя нету таких ритуалов. Ты просто себе говоришь: "Соберись, тряпка". <laughs>
А, ну <chuckles> ну да. Ну, у меня у меня лично нет таких ритуалов, да, и <chuckles> Можно и так сказать. Конечно, мне ещё иногда помогает найти вокруг что-то, что меня успокоит. Например, вот к если возвращаться к той ситуации, когда я завалил сопромат, то мне помогло, когда я сидел уже в аудитории и и думал вообще, что делать- это просто посмотреть на часы и как они тикают, послушать. И это меня чуть-чуть успокоило в тот момент. Но я не вырабатываю себе никаких таких ритуалов, которые я бы каждый раз применял, потому что я думаю, м, то, что не стоит этого делать. Ведь если у тя не получится их применить, то тебе станет ещё хуже. То есть вот.
Мгм. Мгм.